Ma infatti devo dirti effettivamente che questa questa cosa, cioè, mhmm, i negozietti di souvenir sai uno una volta io riuscivo a trovare delle cose molto belline, molto carine, adesso o o magari forse perché ero più piccola, quindi boh, magari mi piacevano e non me ne rendevo conto, probabilmente anche quello, però adesso mi sembra tutto così industriale, tutto così dozzinale.
Mh-mh. Sì. Ah-ah. Sì, sì, si. Brava, no, no, no. Preferisco se posso cioè se devo spendere soldi, preferisco appunto investirli o negli accessi insomma nei vari monumenti loca oppure, ehm, nel cibo proprio per avere questa esperienza anche di food a livello internazionale, insomma poter dire: "Ho provato questo in questo posto e so com'è fatto." E quindi queste esperienze mi mi gratificano di più. Poi un piccolo ricordino, quello però ripeto alla fin fine sono sempre le stesse cose che
Sì. Certo. Mh. Però a meno che guarda, secondo me gli unici posti comunque in cui si possono trovare delle cose davvero, ehm, del luogo, davvero origi genuine sono i posti, uhm, sicuramente non in Europa, quindi posti in cui c'è ancora l'artigianato, non lo so, l'Asia, mi viene in me l'Africa, capito? C'è l'artigiano che ti fa, che ne so, una stoffa cucita da lui, per dirti prendi una cosa bella, bella da esporre in casa, allora a quel punto ha senso per
Mh-mh. Sì. Ah okay, okay, oka Eh beh sì. Ma anche il in Marocco fanno tantissimi gadget, anche le borse, alcuni abbigliame capi di abbigliamento, mhmm, sì lì
Esatto. Sì, in Europa secondo me purtroppo non c'è più non c'è più nie
Ormai tutto commerciale, quindi trovi sempre le stesse cose, come hai detto tu.
Made in China, made in China, vabbè eh.
Assolutamente. <chuckles> Bene.
Ci rinuncio, ecco. Bene allora
Mi pare di avere appreso qualche strategia e qualche spunto che proverò a mettere in atto e ti ringrazio.
Grazie, grazie della chiamata e buona giornata.